Ai, com certeza, com certeza tem que respeitar o silêncio, eh, e tem que ai, odeio em filme que é, tipo, sabe Crepúsculo? Que passa o moço sem camisa? Ai, eu não guen não aguentaria ir na sala de cinema ver, tipo, pré estreia com aquelas meninas que gritam quando ele aparece e não sei o quê. Não, eu não ia gostar, não ia gostar.
<laughs> Ai. Hum. Hã, hã. Nossa, aham. Que tem uma base de fãs muito acalorada talvez do filme e gosta de vira meio que um estádio de futebol, né, até o lugar.
<laughs> Exato, exato, eu não ia gostar nem um pouco.
E tem algum, algum spoiler que você fala assim: "Nossa, me contaram esse spoiler, estragaram com a minha experiência"? Ou
<laughs> Ai, eu acho quando eu não quero saber.
Hum.
Quando eu não quero saber eu aviso a pessoa "Olha, eu não quero spoiler". Aí me estraga quando a pessoa dá sem eu. Aham. E às vezes eu peço e me irrita quando a pessoa não dá o spoiler, sabia? <laughs> Ás ve
Você já já avisa antes? <laughs> Nossa, você fica irritado. Você fala assim: "Me dá, me dá o spoiler". <laughs> E a pesso hã?
É, às vezes eu quero saber só uma coisa específica, tipo, eu tô vendo uma série e aí eu quero saber o que vai acontecer no próximo episódio, mas eu quero saber só aquilo que eu te perguntei, nada mais.
Hum. Olha, se pe se aquele casal vai ficar junto. Hã? <laughs>
Tipo, eu perguntei so exato. Tipo, no próximo episódio a tal pessoa morreu? Eu só quero saber sim ou não, eu não quero saber o que acontece na série até o fim, sabe? <laughs>
Hum. Aham. Se logo direto ao ponto, não quer nem enrolação nem nada do tipo
Isso, isso exatamente.